Y lo que te nos podamos imaginar, ¿no? Para para estar ahí
Sí.
y y es como muy curioso, ¿no? Porque a veces, este, estamos como pensando, o estamos hablando con ciertas personas de ciertas actividades, de ciertos, este, de ciertos gustos, y como que el algoritmo empieza a mostrarte: "Oye, ¿y si ya pensaste en quizás hacer un viaje, o ya pensaste en tomar este proyecto nuevo para tu vida", y y uno y como que te ayuda, ¿no? En el sentido de, pues, a ver, vamos a ver las opciones. Y y y
<chuckles> Sí, te va te va metiendo publicidad. <chuckles>
Sí, no, y creo que es es como normal, ¿no? Estar estresado, querer como desconectar tantito de del flujo de trabajo, de un día pesado. Yo creo que tampoco, y por qué, este, digamos, ver de manera punitiva los pequeños descansos que que nos podemos dar, ¿no? Los días son pesados, la vida es complicada, pero, pues, si ya está afectando tus flujos de trabajo, y te estás ocasionando un poquito de estrés, digamos, a tus horas de entrega, yo creo que sí es momento de de buscar opciones, ¿no? Este, por ejemplo, desde el celular yo he sabido
Ujú. Sí. Ujú.
que hay unos launchers especiales que, digamos, que su su función principal es mejorar el rendimiento del teléfono, pero al hacer esto
Okey. Okey.
pues, te quitan, digamos, casi todo todo lo visual que hay en él, ¿no? Por ejemplo, en lugar de mostrarte un menú con con todas tus notificaciones ahí acomodadas, o o o, juntándose, nada más te pone el nombre de la aplicación así, no sé, TikTok, Facebook, pero no te muestra nada más. Entonces ya es como tu decisión si quieres meterte, pero el teléfono no te está diciendo como: "Oye, pon atención, este, está esto aquí pendiente". Y y creo que por lo menos
Ujú. Oh. Okey. O sea, como que te quita los estímulos y los, no sé, los colores, a lo mejor, de de las aplicaciones y los íconos, o sea, ¿solo te deja el texto tal cual, como, no sé, como muy minimalista, por así decirlo?
Sí, nada más te deja el nombre de la aplicación. Ajá, ándale, es como un teléfono, o, es como un launcher minimalista que solamente te da el nombre de la aplicación, pero no te dice si ya te hablaron, si hay mensajes, tienes que como que verlo de manera manual, ¿no? Y creo que a mucha gente, por lo menos lo que he alcanzado a revisar, es que sí han logrado como bajar su su uso del celular de quizás unas 4 horas a 2 horas y 1/2, porque deja de ser como tan llamativo, ¿no? Deja de quizás exigirte tanto tiempo. Y y creo que podría ayudarte, este este, del por lo menos el que conozco se llama One Launcher
Ah, okey. Ya. Oh. Ujú. Ay. Sí. Ujú.
y es como muy fácil, está en la App Store, y y, o en o en la Play Store, y lo lo lo instalas fácil. ¿Y qué te parecería usarlo quizás unas 2 semanas, 1 semana y 1/2. para ver qué tanto cambio hay en tus flujos de trabajo, y qué tanto usas tu teléfono?
Sí.